Mhm. Hatte ich am Anfang mehr auf jeden Fall dieses äh, diesen ja, diesen selbst erlegten Erwartungs äh, selbstauferlegten Erwartungsdruck eigentlich mehr, als dass es wirklich von außen kam, ne? Aber, ähm, ich habe es jetzt einfach äh, so, ich mache es ja so, dass ich quasi abends dann, bevor die Kinder schlafen also während die sich fertigmachen, da kann ich wirklich noch mal auf die wichtigsten Sachen kurz antworten. Ich schreibe dann auch gerne irgendwie nur kurz: „Du, ich antworte morgen.“ Und dann mache ich das eigentlich so, dass ich morgens ähm, na, ich checke kurz also ich gehe dann online, also ausm ich bin dann nachts ist es im Flugmodus und dann, ähm, gehe ich online so ungefähr 'ne 1/2 Stunde, bevor die Kinder ausm Haus müssen, damit ich einfach sicherstelle, ähm, ich verpasse nicht irgendwie 'ne Info aus der Schule, ne? Weil das kommt halt manchmal per WhatsApp noch. Und dann habe ich aber eigentlich auch erst mal die Zeit am Vormittag so, wo dann auch keine Kinder da sind und so. Und da setze ich mich dann hin und beantworte dann so irgendwas, was noch offen ist. Also
Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Ja, mhm. Verstehe, verstehe, okay ja, ja, mhm. Mhm.
ich habe eigentlich nie das Gefühl, dass jetzt irgendwie über Nacht wirklich was Dringendes reinkommt, weißt du, wo ich dann denke, ähm
Mhm, verstehe okay. Ja, mhm.
das braucht jetzt sofort 'ne Antwort. Die Leute wissen das ja auch, dass ich dann irgendwann schlafe und
Mhm. Es klingt nachvollziehbar. absolut. Ja, ja. Welche Rolle spielt denn zum Beispiel das Licht jetzt wie zum Beispiel Kerzen oder warmes Lampenlicht für deine offline Atmosphäre?
Ja. Liebe ich, also mache ich total gerne also klar, wir haben ähm, äh, abends dann wir haben eigentlich sehr viele so indirekte Lichter, ne, also also auch grad so in den wir wir äh, also unsere Räumlichkeiten sind sehr offen und dadurch ist zum Beispiel das Wohn Esszimmer sehr groß. Und, ähm, da finde ich's wichtig, dass die Ecken so 'n bisschen ausgeleuchtet sind, äh, und man die Deckenlampe dann nicht mehr am Abend anmacht, ne? Also das machen wir. Und grad wenn's dann jetzt so Richtung Winter geht, dann mache ich mir echt auch gerne Kerzen an, weil ich's einfach die sind dann eher zusätzlich, ne, nicht anstatt der der Lampen oder der Lichter, aber einfach, weil's zusätzlich so 'ne schöne
Mhm. Ach toll, mhm. Oh, schön. Mhm. Mhm.
ja, entspannte Atmosphäre gibt, ne. Ich ich arbeite auch ganz gerne so mit so Gerüchen in a so ätherische Öle in 'ner Duftlampe, so Lavendel oder so was, so beruhigende Düfte. Ähm, das kommt immer so 'n bisschen drauf an. Sowas kommt dann eigentlich eher so Richtung Winter, ne? Da bin ich dann so 'n bisschen eher, dass es alles so gemütlich sein darf.
Mhm. Ja. Mhm. Okay, spannend. Ja. Ach toll. Mhm. Mhm. Mhm. Ach, das heißt dann, du du variierst es von Jahreszeit zu Jahreszeit, dann zur Adventszeit dann eher was Würziges, okay. Mhm.
Ja.

Jo, also am meisten hilft's mir auf jeden Fall, ähm, das Handy wirklich örtlich <chuckles> wegzulegen. Also, ich brauche wirklich diese diese örtliche Trennung von meinem Handy, damit ich das auch wirklich schaffe. Beziehungsweise, hm, ich bin gar nicht mal komplett offline. Was mir wichtig ist, ist, dass ich, ähm, keine keine kein Social Media nutze am Abend und, ähm u und mich nicht von irgendwelchen Nachrichtenchats oder so ablenken lasse. Deswegen bei mir ist Handy tabu, aber dafür darf ich den Computer nutzen für zum Beispiel YouTube mache ich mir gerne noch so 'ne Yogaeinheit an, ne, und und das ist dann für mich okay. Mhm.
Mhm. Okay. Okay, verstehe. Mhm. Mhm. Oh, okay cool. Mhm. Mhm. Gibt's da so 'n konkreten Zeitrahmen, den du dann da so für dich entschlossen hast? Nach der und der Uhrzeit, da lege ich jetzt mal das Handy weg oder variiert das so 'n bisschen von Tag zu Tag?
Mhm. Ne, ich mache das eigentlich schon relativ fix und zwar, ähm, wenn wir Abend gegessen haben, dann, ähm, räumen wir alle zusammen also, die ganze Familie räumt dann so 'n bisschen auf. Das sind so 10 Minuten, ähm, wo wir wo wir aufräumen und dann schicke ich die Kinder zum Sich bettfertig machen. Das heißt, die gehen dann sich umziehen und, ähm und Zähne putzen und diese 10 Minuten sind das vielleicht, äh, 10 Minuten bis 1/4 Stunde, die nutze ich dann einfach norm noch mal, um kurz auf mein Handy zu gucken. Da gehe ich einfach in in Whatsapp zum Beispiel rein, schaue ob irgendwie 'ne Nachricht noch offen ist zum Beantworten. Dann mache ich das meistens per Voicemail, damit's schneller geht und so was und genau, und dann lege ich das Handy weg. Das ist nicht immer die gleiche Zeit, ne? Also, es kommt immer so 'n bisschen drauf an, wie wir grade so, ähm, äh ja, wie's bei uns aber ich sage mal so spätestens um 20:00 beziehungsweise ja, eigentlich spätestens um 20:00, weil da ist dann die Zeit, wo ich dann wirklich mit den Kindern dann in ins Schlafzimmer gehe und dann, ähm, wird erst die Kleine zum Schlafen gelegt und dann verabschiede ich mich noch vom Großen und, ähm und dann bin ich quasi so ab 20:30, 21:00 bin ich sozusagen frei und da entscheide ich mich aber dann bewusst, dass ich dann das Handy nicht mehr in die Hand nehme.
Mhm. Mhm. Verstehe. Mhm. Okay, spannend. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Um 20:00, okay, verstehe. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Verstanden, okay, und welche inneren Signale zeigen dir, dass du abends zum Beispiel dann genug von den Bildschirmen hast, wenn zum Beispiel von deinem Computerbildschirm wenn du dann noch vielleicht 'n bisschen Yoga äh, Einheiten anschaust?
Mhm.